Äh, ich finde die, äh die Ansichtsweise finde ich voll interessant, äh, so, ähm, dass du da auch so locker, finde ich, ähm, da drangehst an die Sache, weil das halt auch 'nen wirklichen individuellen, äh, Charakter hat. So äh, ja.
Ja. Ich muss halt aber auch man muss halt auch oder was man auch bedenken muss, ist Dinge, an die man jetzt halt nichts direkt denkt, wenn man denkt: „Okay, ich entwickle eine Figur.“ Weil was ich jetzt halt zum Beispiel wo ich mir halt jetzt Gedanken gemacht habe ist oder was ich mir immer frage, ist: „Wie redet die Person?“ Selbst wenn selbst wenn das in 'nem selbst wenn ich jetzt 'n Buch schreibe, ist es ja eigentlich völlig egal, wie die Person redet. Aber man muss trotzdem eine sch welche Stimmfarbe hat die Person? Welche hat die Person einen Dialekt?